हुँ, आप कहोगे ये बहुत आम-सी समस्या हो चुकी है मेरे लिए तो कि मैं एक देखिए ऐसा व्यक्ति हूँ जो कि बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करता हूँ देखिए मैं बहुत तो ये भी कह सकता हूँ मैं अकेला ही हूँ। मेरे पास कोई व्यक्ति बात करने के लिए नहीं होता है और होता है ना कि देखिए मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरे पास कोई मित्र ही हो जिसके पास जो मैं मतलब बहुत हद तक होता है न कि बिना किसी भय के साथ जो है जब चाहूँ अपनी बातें साझा कर सकूँ और बहुत हद तक देखिए, मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि वो जो व्यक्ति वो मतलब है ना, 24 घंटे जो हो मतलब मेरे पास उपलब्ध हो। मैं इतना तो नहीं कहूँगा कि मग़र है ना बिल्कुल सामने ही हो पर एक बार को वो देखिए ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए, कि जो कि आपकी समस्या कभी-भी हल करने को तैयार हो, चाहे वो दिन का कोई-सा भी घंटा हो, है ना? और अगर एक बार को, तो मतलब वो एक बहुत अलग ही तरीके की अनुभूति सी होती है कि आप जो हैं मतलब बहुत ख़ुशनसीब व्यक्ति होते हैं। पर कह लीजिए एक बार को कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत हद तक मैं ये देखिए जैसे आपको बता ही रहा हूँ कि आप कहोगे पता है मैं जैसे एक बार कभी किसी संबंध में था, संबंध में मेरी प्रेमिका थी मतलब अ, है ना बहुत समय के बाद जो उन्होंने धोखेबाज़ी कर दी, उसके बाद जो मेरे मामा-जी के पुत्र थे आप कहोगे कि जो है उनका देहांत हो गया। और मेरे मामा जी का भी हो गया था, पर आप कहोगे कि बहुत हद तक जो है इसके बाद देखिए मैं बिल्कुल अकेला हो गया था आप मतलब समझ सकते हो कि एक पल के लिए जो है मेरे पास देखिए, है ना, मतलब जिसको मैं अपने जीवनसाथी के नज़रिए से देख कर मेरे पास अपना जीवनसाथी था। और साथ के साथ देखिए बिल्कुल है ना बातें साझा करने के लिए एक छोटा भाई भी था। पर अगले पल जो है मैं बिल्कुल अमीर से बहुत ही ज़्यादा गरीब हो गया और बहुत हद तक देखिए कह लीजिए कि एक व्यक्ति ने जो है मतलब देखिए मेरे को छोड़ कर के ही चला गया हमेशा के लिए। पर जो दूसरे व्यक्ति जो है वो मुझे मरता हुआ छोड़ कर के चला गया और बहुत देखिए ये बात ज़्यादा बुरी लगती है कि हो सकता है देखिए मैं किसी की यादों में जो है मतलब है ना, अपने देखिए रातों की नींद बर्बाद कर रहा हूँ, अपने घंटों बर्बाद कर रहा हूँ। पर एक बार भी जिस व्यक्ति के लिए मैं है ना ये सब कर रहा हूँ मेरे को नहीं लगता दिन में एक बार भी ना वो व्यक्ति मेरे बारे में सोचता होगा तो ऐसा सब जब होता है ना तब एक बार को देखिए दिल में, मतलब दिल रोने-सा लग जाता है। तो कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करिए आप इसमें और मुझे कुछ है ना, ऐसा ऐसी सलाह दीजिए कि बस जो है मेरा कल्याण हो जाए एक बार को।
हुँ। हुँ। जी। हुँ। जी। जी। हुँ। हुँ। ओ! जी। अच्छा। हुँ। जी। हुँ। जी, जी। बिल्कुल। हुँ। जी। बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ रही हूँ पर सबसे पहले तो आप इतना परेशान ना हो, देखिए अगर आप परेशान होंगे ना तो आपकी तबियत ख़राब हो सकती है। तो मैं आपकी कोई भी सहायता करने से पहले ना मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगी ताकि ना आपको और मैं समझ सकूँ। तो कौन-सी ऐसी अ, या यादें हैं जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान करती हो? थोड़ा बताने का प्रयास करें।
जी। जी। बिल्कुल, कह लीजिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए मैं संबंध में था तो बहुत सी जो यादें वो देखिए कई बार चुभती हैं। अभी मतलब कहो कि जब है ना धोखेबाज़ी वाला सब जब सब ये हो गया तब मैं जैसे कई बार अभी भी बाहर जाता हूँ और ना मैं जैसे किसी जोड़े को देखता हूँ, है ना मतलब कह लीजिए जैसे लड़का-लड़की जा रहे हों, जो अच्छे दोस्त से भी थोड़ा बढ़ कर के हों। तो मतलब है ना देखिए दिल में अलग से ही जलन होने लगती है मतलब ऐसा नहीं है कि देखिए मैं उन दोनों को मतलब अगर मैं किसी ऐसे को देखूँ तो मैं गलत दृष्टिकोण से देखूँ या है ना, कुछ मतलब घृणा के भाव से देखूँ पर है ना मतलब अपने आप ही देखिए मन में निराशा सी आ जाती है भई एक बार को ये भाव ज़रूर आता है कि, अगर मेरा जीवनसाथी भी देखिए मेरे साथ होता, तो हो सकता है मैं इससे भी जो है मतलब ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है ना मतलब उनके साथ मतलब बर्ताव करता वग़ैरह-वग़ैरह। और मतलब है ना देखिए अभी आपको मैं बताऊँ कि मेरे को अच्छे से याद है, जब मेरा कॉलेज का फ़ेयरवेल था मैं वहाँ पर गया था और वहाँ पर जो जब मैंने देखा देखिए कि जो लोग हैं मतलब है ना बिल्कुल जब लड़का और लड़की जो है मतलब बहुत से आपस में जो है ना मतलब समय बिता रहे थे, अच्छे से बातचीत वग़ैरह कर रहे थे। तो मैं बहुत ही ज़्यादा उदास हो गया था क्योंकि जो है मुझे अपनी प्रेमिका की बहुत ज़्यादा यादें सताने लगी थी, और ये देख कर के जो मतलब है ना मेरे को ऐसा लगा कि बहुत तक जो 1 मेरी महिला मित्र हैं कि मतलब है ना वो मुझे सराहना देने की कोशिश करने लगी कि नहीं देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा ये वो, पर मेरे को ऐसा लगने लगा कि बहुत जो है मेरे कारण से हो सकता है उनका भी बहुत समय बर्बाद हो। मतलब देखिए उन्होंने ने तो मुझे नहीं कहा पर है ना मेरे को खुद को अंदर से ये महसूस होने लगा। तो देखिए ये तो यादें हैं ही कि, है ना? मतलब कोई व्यक्ति जो है देखिए आपको यादें दे कर के चला गया, वादे तोड़ कर के चला गया, पर आप जो देखिए कुछ भी नहीं कर पाए। और साथ ही साथ देखिए जो मैं आपको अपने भाई की बात बता रहा था, तो जो है मतलब जो मेरे वो छोटे भाई थे तो बहुत हद तक है ना? कि हमारा जो अ, रिश्ता था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने लगा था मतलब पिछले कुछ दिनों में, और मतलब मेरे को एक बार को ये लग गया कि देखिए भगवान ना करे जीवन में और कोई हो या ना होए पर जो मेरा भाई है वो देखिए मेरे साथ हमेशा ही होंगे मतलब है ना, वो कहने को वो छोटे थे, पर वो बिल्कुल बड़ों की तरह बातें करने लगे और मतलब एक बार उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि देखिए आप किसी समस्या में हो, तो आप देखिए मुझे बताइए। पर है ना देखिए मेरे मन में यही बात आई कि ये छोटे हैं मैं इनको अभी क्या ही समस्या बता पाऊँगा? तो पर है ना, ये देखिए ये बात जो है मतलब मेरे बिल्कुल दिल पर लग गई, तो ये सब है देखिए।
हुँ। जी। हुँ। जी। हुँ। अच्छा। हुँ। हुँ। जी। जी। हुँ। हुँ। जी। हुँ। जी। हुँ। जी। ओह! जी। जी, बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। तो जैसा कि आपने मुझे बताया कि जो आपकी प्रेमिका थी वो आपको छोड़ के चल गई। तो क्या अभी भी आप उनसे संपर्क में हैं, या फिर आप सोशल मीडिया के से अभी भी आप थोड़ा-मोड़ा बात करते हैं?
जी, बिल्कुल भी नहीं, अब मैं आपको बताऊँ तो पहले ऐसा हुआ था कि ना मतलब बहुत हद तक मैं आपको ये बताऊँ कि, देखिए जब है ना धोखेबाज़ी वाला किस्सा हो गया। उसके बाद जब मेरे भाई की मृत्यु का जो किस्सा हो गया मतलब आप कहोगे मेरी उनसे उनसे उस दिन बात हुई थी, तब आप कहोगे कि है ना एक बार को मतलब मेरे को ये उम्मीद थी, कि उनको पता है कि मेरे साथ ये सब हो रहा है तो ना बहुत हद तक अगले दिन जेखिए देखिए वो मुझसे ज़रूर कहेंगे कि आप अपना ख़्याल रखिएगा वग़ैरह करके है ना मतलब कह लीजिए जो आप ऐसे ही किसी भी व्यक्ति को बोल देते हैं। पर आप कहोगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ मतलब 3 या 4 दिन बाद जब है ना उल्टा जब मैंने उनको एक बार को कोई संदेश भेजा, तब वो मेरे पे ऐसे भड़क गई कि जैसे पता नहीं मैंने क्या कुछ ग़लती कर दी हो। और आप कहोगे कि उस दिन जो है मतलब मेरी उनसे थोड़ी बातचीत वग़ैरह हुई, तो मतलब मुझे कहती हैं कि मैं खुद परेशान हूँ, मेरा जीवन वैसे अच्छा नहीं चल रहा है। तो वैसे देखिए मेरे मन में बहुत बड़ी-बड़ी बातें आई बोलने के लिए पर मैं बोला नहीं, आप कहोगे कि उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आपका ख़्याल रखूँ पर अगले दिन देखिए फिर से वही हाल हो गया। आप कहो कि ना ऐसे फिर उनका 20 या 25 दिनों के बाद उन्होंने कभी मुझे कुछ भेजा था कि क्या आप ठीक हैं? आप मतलब फिर ये समझ सकते हो कि है ना देखिए कोई व्यक्ति जो है, वो मुझे छोड़ कर के चला गया बिल्कुल, जब मैं बिल्कुल डूब रहा था एक समुद्र में जबकि वो मुझे देखिए बचा सकते थे। और आप कहोगे कि, है ना देखिए मैं उनका तो देखिए मित्र बनना पसंद नहीं करूँगा क्योंकि कोई भी रिश्ता हो वहाँ पर देखिए सहजता और बहुत भरोसा, ये जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और देखिए आपको यही चीज़ें महसूस ना हो पाएँ, तो आप है ना मतलब एक कश्ती पर सवार तो हैं पर वो जो कश्ती है उसमें आप ही की तरफ छेद है आप ही की तरफ छेद हो रहा है और जो है आप ही उसमें डूब जाएँगे दूसरा व्यक्ति होगा वो नहीं डूबेगा।
हुँ। जी। हुँ। हुँ। जी। ओह! हुँ। हुँ। हुँ। जी। हुँ। जी। हुँ। हुँ। हुँ। तो, क्या आप मतलब कोशिश किए इस मतलब परेशानी इस मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब इस दुविधा से निकलने के लिए मतलब चलो उसने तो धोखा दे दिया तो मैं कम से कम मैं निकलूँ या फिर आपको कोई ऐसा शौक़ होगा कभी भी जो स अ, अभी आप अपनाने की कोशिश कर रहे हैं बट आप ये जो पुरानी यादें हैं ना, इसकी वजह से आप अपना नहीं पा रहे हों? थोड़ा बताएँगे।
जी देखिए ऐसा तो कुछ नहीं है मेरे पे बस देखिए एक तरीका निकला कि, मैं जो हूँ देखिए ज़्यादा से ज़्यादा खुद को व्यस्त कर लूँ, किसी किसी कार्य में हो गया है ना? या जैसे आप कहोगे कि मैंने जैसे इस सब के बाद जो मतलब बहुत समय के बाद मेरे में इतनी हिम्मत है मैंने सोचा कि भाई कसरत करी जाए, तो मैं बाहर देखिए ख लीजिए कसरत वगैरह करने जाता हूँ पर होता है ना कि देखिए कई बार ऐसा हो जाता है अभी आप कहोगे मतलब पिछले कुछ दिनों की बात है उम म अ, मेरे मन में एकदम ही विचार आ गए, मतलब मैं कसरत करने जा रहा था उससे पहले, तो ना मतलब मेरे मन में उनकी यादें आ गई और आप कहेंगीं कि जब मैं जिम अ, मतलब है ना, मतलब कसरत करने के लिए गया था, तब एकदम ही मतलब वहाँ पर संगीत ही ऐसा बज गया कुछ, कि मैं बिल मतलब बिल्कुल यादों में और भी ज़्यादा डूब-सा गया। आप कहोगे उस दिन मैं इतना ज़्यादा उदास हो गया था, कि मेरे मन में वो भी नहीं आ रहा था कि नहीं कसरत करने ना ही जाऊँ तो ठीक रहेगा। पर अगले मन म अ, अगले ही पल जो होता है मतलब मन में ये भी विचार आ गया कि नहीं, इससे जो है एक तरीके से तुम खुद को ही कमज़ोर बना रहे हो। है ना? तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए मतलब मैं खुद को ही ये बातें करने लगा पर देखिए कई बार नहीं हो पाता मैं आपको सच बताऊँ कि ना इस चक्कर में देखिए रातों को नींद भी नहीं आती है। और हर बार देखिए जब भी सोचता हूँ मैं मतलब यही कहता हूँ मतलब कई बार ईश्वर से कि, एक बार को कि हे भगवान मतलब मैंने तो देखिए किसी का हमेशा ही अच्छा सोचा था, पर मैंने तो देखिए कभी किसी के साथ गलत नहीं करा, तो मेरे साथ ऐसा क्यों करा उन्होंने? और मतलब देखिए मैं ईश्वर से गुस्सा नहीं हूँ, ना मैं उनसे कुछ है ना मतलब ना मैं उनसे उदास हूँ या निराश हूँ, पर मैं बहुत हद तक देखिए खुद से ही निराश हूँ कि मैं मेरे को ऐसा लगता है कि हम बहुत तो शायद से बहुत नाज़ुक दिल वाला व्यक्ति हूँ। तो आप कृपया मेरी अ, सहायता करिए।
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। अच्छा। ओह! हुँ। ओह! जी। हुँ। हुँ। जी। जी, जी, मैं बिल्कुल आपकी सहायता करूँगी। तो क्या आप अपनी परेशानी किसी दोस्त को बताने की कोशिश किए कि चलो वो शायद वो लड़की को समझाए या फिर आपकी ना जो पुरानी यादें हैं, उसको मिटा सकें कहीं घूमने के लिए जाएँ या फिर कहीं ऐसा कुछ चीज़ें करें, जो आपको ये सब याद ना आए?
जी देखिए, मैंने जो है ये बातें अपनी मतलब होता नही है बहुत महीनों बाद मैंने अपनी 2 महिला मित्रों को बताई थी और ये सुनकर के जो मतलब उनको वो बहुत उनको धक्का-सा लगा था। उन्होंने जो मतलब मेरे को सँभाला बहुत हद तक और आप कहें कि 1 महिला मित्र जो हैं वो मतलब मुझे अभी भी सँभालती हैं कई बार क्योंकि ना अ, मतलब देखिए वो मुझे बिल्कुल अपने भाई की तरह मानती हैं। और मतलब आपको आगे की बात बताऊँ जो मेरी प्रेमिका थीं जो उनकी बहनें थीं 2 उन दोनों को ही पता था कि, उनकी जो है ना मतलब जो मेरी प्रेमिका यानी जो उनकी बहन है, उन्होंने क्या करा है। पर उनकी तरफ से मेरे पास जो है कभी कोई संदेश नहीं आया एक बार को कि है ना मतलब माफ़ी माँगने, ऐसे संबंधित कह लीजिए जो कि इंसान देखिए ऐसे ही कह भी देता है कि है ना मतलब अपने उनकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ या चाहता हूँ करके। देखिए, मेरे को कुछ भी नहीं मिला जो कि है ना एक बार को, मेरे को बिल्कुल कह लीजिए बहुत ज़्यादा ठेस पहुँची थी और बहुत हद तक देखिए मेरे को ऐसा लगता है मैं देखिए सबसे साझा नहीं कर पाता हूँ अपने दुःख को क्योंकि मेरे को डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो मैं अपना दुःख किसी को बाँटने लगूँ और वो जो व्यक्ति वो मेरा मज़ाक उड़ाने लग जाए, मेरी खिल्ली उ खिल्ली उड़ाने लग जाए।
हुँ। अच्छा। हुँ। जी। हुँ। हुँ। जी। हुँ। जी। जी, जी, बिल्कुल, मैं आपकी बात पूरी तरह से समझ चुकी हूँ। तो सबसे पहला तो मेरा सुझाव होगा कि आप इतना पहले तो परेशान ना हों और जितना हो सके तो इसको ना, भुलाने की कोशिश करें। नहीं हो तो आप कुछ चीज़ों को अपनाएँ जैसे आप पढ़ाई कर सकते हैं, अपने करियर को ना आप मतलब गोल बना लें मतलब मुझे ये करना है तो मतलब करना है, तो आपको ये सब चीज़ें ना याद नहीं आएगी या फ़िर एक काम और आप कर सकते हैं, जैसे आपने मुझे बताया मैं योगा करता हूँ, ये करता हूँ, तो आप जहाँ जिम जॉइन करें ना, तो वहाँ नहीं हो तो आप अपने ईयरफोन लगाएँ अपने कान में और कुछ ऐसी स मतलब संगीत सुनें जो आपको ना मतलब साहस दे, आपको और जोश दे ताकि मैं अम आप मतलब व्यायाम या फिर कुछ भी जो आप जिम करते हैं, वो आपको बढ़ाएँ। ये नहीं कि आप मतलब कुछ अ, पुरानी यादों को लेके आप करते रहें, तो ये अच्छी बात नहीं होती है और देखिए या जो वो लड़की आपको धोखा दी है, तो आप अपने साथ ग़लत क्यों कर रहे हैं? आप अपने साथ तो मतलब ग़लत ना करें, एक तो वो आपके साथ इतना ग़लत की, अब आप भी अपने साथ अगर इतना नाइन्साफ़ी करेंगे तो कैसे चलेगा? आपके परिवार वाले भी हैं, वो भी आपके लिए इतना परेशान होंगे, कि मेरा बेटा क्या कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले तो आप अपना ध्यान रखें और एक लड़की की वजह से अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें, क्योंकि देखिए आगे बढ़ के तो आपकी और सारी लड़कियाँ होंगी आप आप, बोले मेरी दो और मित्र हैं, तो उनसे थोड़ा बातचीत करें, एक लड़की की वजह से अपनी ज़िंदगी तो इतनी त तबाह ना कर लें आप। और अपना ख्याल भी रखें क्योंकि देखिए आप अगर अपना ख्याल रखेंगे ना तभी अपने परिवार को भी संभाल सकेंगे और अपनी च इन कुछ रुचियों में ना आप दिलचस्पी लें, जैसे मतलब बोल सके तो, आप कुछ खेलकूद में लें या फिर कोई कहीं घूमने चल जाएँ। तो ये सब आप करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और ये पुरानी यादों से ना आप धीरे-धीरे ना, मुक्त हो सकते हैं। जी।
जी। जी। हाँ जी। जी। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपकी बातें सुनने के बाद मैं बहुत देखिए आशावादी महसूस कर पा रहा हूँ और मुझे लगता है कि आपकी इस सलाह से जो है बहुत, जो भी मेरी समस्या होंगी उनका जो है निवारण मेरे को मिल जाएगा और मेरे को हल मिल पाएगा। आपका बहुत धन्यवाद फिर से एक बार, मुझे सलाह देने के लिए।
आपका भी धन्यवाद।